Ну, я бы сказал, то, что то а, когда вот есть такие люди, которые очень талантливы, то, м, стоит ориентироваться на это с такой перспективы. То есть это неплохо, если тебе как-то хочется быть похожим, да, хочется тоже быть в этом плане успешным, чтобы у тебя так всё получалось. Но, м, я вообще придерживаюсь такого мнения, что любой человек может обучиться делать что угодно, любому навыку. Просто нужно разное количество усилий на это. Да.
Ну, это правда. Но за какое время? Просто понимаешь, 1 делает за неделю то, что другой делает за месяц. И как бы тут невозможно себя не сравнивать и не грустить по этому поводу.
Да, но тут, а, вот я почему это к чему это сказал? К тому то, что, ам, с стоит смотреть на путь этого человека, потому что он чему-то учился, да, какой-то, м, вещи, и ему просто быстрее оно далось, но прошел-то он путь тот же самый, просто сокращенный. Потому что, в конце концов, тебе нужно по как бы все моменты учесть в обучении. Не важно, насколько ты быстро их понимаешь, все их нужно учесть. И ты можешь следовать тому же пути, просто он для тебя будет замедленный. То есть ты будешь останавливаться на каких-то моментах подольше. И это всё равно будет полезно для тебя.
Ну, это понятно. Это понятно. Ну, это будет полезно, но всё равно вот это вот чувство, то, что он как бы тебя так на порядок лучше, оно, м, не покинет, э, от этих размышлений.

М, вообще, это очень зависит от человека. Потому что, когда вообще происходит это, да, то, что кто-то меряет успех чужими стандартами. Это, допустим, на работе, да. Когда есть какие-то, м, там коллеги, которые, может быть, в чём-то лучше или кажется, что они в чём-то лучше. И, соответственно, ты начинаешь себя с ними сравнивать и, вот, ам, думать то, что ты недостаточно успешный в каких-то моментах. Э, и вот, соответственно, тогда так.
Мгм. Мгм. Да. Но, а смотри, в вы же делаете 1 и ту же работу. Разве это не означает, что вы должны между собой соревноваться?
Да. М, не всегда, не всегда это это означает. И, м, нужно оценивать как бы и уровень, м, скажем так, вложения сил, которые ты применяешь в эту работу и которые они применяют в эту работу. Потому что, ам, нужно нужно оценивать вообще, по моему мнению, а, любую работу как бы в пересчёте на потраченное на неё усилие или, там, на потраченное на неё время в крайнем случае, хотя это тоже не всегда правильно.
А как усилия объективно отмерить?
Ну, м, ус усилие- это такая мера, м, связанная с тем, насколько ты устал после выполнения этой работы, я бы сказал. И если человек, а, успел принести определённую пользу за какое-то усилие, а ты успел принести какую-то другую пользу за другое усилие, то это будет неравномерное сравнение. Потому что ты бы мог приложить и больше усилий, или, наоборот, он бы мог предло приложить больше усилий. И вот тогда это усилие и тогда это было бы более правильно. Но это я говорю не к тому, то, что нужно всё так четко, да, э, св сверять и потом расстраиваться. А к тому, то, что это невозможно замерить, потому что это немножко субъективная мерка того, какое усилие было затрачено. И поэтому сравнение не всегда вообще имеет смысл.
Ясно. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, а вот Знаешь, какая мысль есть? А всё-таки человеку нужно ся мотивировать для того, чтобы двигаться вперёд. И вот не является ли сравнение ся с другими этой мотивацией?
Мгм. Да.